Sag mal, du wirst es ja kennen, man lernt, äh, neue Leute kennen und dann bauen sich da Freundschaften auf. Ähm, mal sind es längere b Freundschaften, mal kürzere. Ähm, wie baust du denn aber eher längere Freundschaften auf, die so langfristig sind?
Hm, du hast das grade ganz schön gesagt, mal längere Freundschaften, mal kürzere Freundschaften. Ähm, für mich sind Freunde oder Menschen Begleiter in meinem Leben. Also, ich finde das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, wenn 'ne Freundschaft oder Bekanntschaft auch mal endet
Mhm.
weil ich das halt einfach oft erlebt habe. Und, ähm, das ist einfach, dass das Leben sich verändert, man andere Interessen hat und ich finde das total okay. Ich habe zum Beispiel 'ne beste Freundin gehabt und die ist mit Anfang 20 Mama geworden und war dann voll auf, ähm, ja, ihre mittlerweile jetzt 3 Kinder ausgerichtet. Und das war halt damals einfach noch nicht mein Thema. Aber sie hat sich dann so für meine Partythemen und Arbeitsthemen nicht interessiert und das hat sich auseinandergelebt und war total okay. Und davor hatten wir aber über etwa 5 Jahre 'ne richtig intensive, tolle Freundschaft und bis heute denke ich da noch an das ein oder andere zurück, was sie mir mit in mein Leben gegeben hat. Und so ist das immer wieder phasenweise gewesen bei mir, dass ich auch wirklich Freunde hatte
Mhm. Mhm.
wo dann aber 'ne andere Lebensphase einen getrennt hat. Also, wie in 'ner echten Beziehung wenn man in 'ner Liebesbeziehung ist und sich auseinanderlebt, so sehe ich das bei Freundschaften und bei Bekanntschaften mitunter auch. Also, für mich ist halt so, dass ich der Meinung bin, dass man im Leben nur 1 bis 3 richtige Freunde gleichzeitig haben kann.
Ja. Ja, auf, äh also sehr interessant, ähm, dass du das so auch trotzdem als was Positives mit mitnimmst, ne? Also, selbst die Freundschaften, die ja dann, ja, nur für 'ne manchmal kürzere Zeit da sind und dann verliert man sich halt aus den Augen, weil man einfach ja momentan, ja, in anderen Lebensphasen vor allem dann auch steckt. Ähm, aber hast du auch irgendwie Freundschaften, die bis heute noch anhalten, die langfristiger sind?
Ähm, ja, ja. Also, ich habe halt 'n Großteil meines Lebens auf der Arbeit verbracht. Also, ich habe sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und ich muss sagen, dass dann viele Arbeitskollegen zu Freunden geworden sind, einfach dadurch, dass, ähm, ich so 'ne hohe Priorität im Arbeitsleben hatte. Und, ähm
Mhm.
ich war wann habe ich da angefangen? Boah, das ist noch 2003 2003 habe ich in 'ner Firma angefangen und da habe ich tatsächlich 2, ich würde heute würde ich sagen, Bekannte aus diesem Arbeitsverhältnis. Die habe ich 2003 kennengelernt. Ähm, die wurden dann, nachdem ich das Unternehmen verlassen habe, 10 Jahre später, also 2013 zu Freunden. Also, da haben wir uns wirklich dann, nachdem das geendet ist, regelmäßig getroffen, Dinge unternommen, Geburtstage gefeiert, mindestens einmal pro Woche telefoniert und das hat sich dann irgendwann verlaufen, weil beide deutlich älter waren als ich und jetzt im Ruhestand sind und jetzt ganz andere Lebensthemen haben, aber bis heute ist da noch 'n Kontakt vorhanden.
Okay. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Ja interessant. Also also, würdest du dann aber eher sagen, dass du jetzt keine, ähm, Freundschaften hast, die so jetzt so, sage ich mal, seit Kindesalter, ähm oder seit Kindesalter, sagen wir mal, seit der Schulzeit oder seit der Ausbildungszeit, ähm, bis heute dann sozusagen dann, äh, noch weiterhin mitgenommen hast auf deinen Weg?
Äh, nein, weil also, ich komme, ähm, aus 'nem kleinen Dorf und war hier dann noch auf der Grundschule, und da hatte ich so diese typischen Kindergarten und Grundschulfreunde. Also, das war sehr intensiv. Das ist so wahrscheinlich das, ähm, was du jetzt meintest, ähm, w w und das hat sich dann aber verlaufen, weil ich war die Einzige, die dann auf, ähm, ja, auf 'n bestimmtes Gymnasium gekommen ist. Also, ich war dann, ähm, auf 'ner katholischen Mädchenschule, ähm, im Halbtagsinternat.
Mhm. Okay. Mhm.
Und da war ich die Einzige und dadurch hat mein ganzes Kindergartengrundschulumfeld die sind alle auf andere Schulen gegangen und auch ohne Internat, und ich war halt jeden Tag von morgens bis 18:00 in diesem Internat und das hat dann halt dazu geführt dass meine Buddies <chuckles> meine Buddies aus der Grundschule, die waren auf 'ner anderen Schule, die haben s andere Leute kennengelernt, teilweise sind sie auf die gleiche Schule gegangen. Und, ähm, die haben dann nachmittags gespielt, und ich war im Internat, und das ging halt über, boah, 3, 4 Jahre. Und ich habe dann halt dort in auf der Schule Freunde gehabt und bin dann abends auch noch bei denen geblieben, und diese ganze Schulzeit, Gymnasium, ähm, war ich in 'nem anderen Bundesland. Es waren andere Ferienzeiten. Ich kam erst abends wieder, und dann haben die zu Abend gegessen, hatten noch Hausaufgaben zu machen mit ihren Eltern und sind ins Bett gegangen. Also, du hast halt einfach keine gemeinsame Zeit gehabt, und dadurch hat sich das alles so verlaufen. Man hat halt andere Abläufe gehabt. Ähm, man hatte das ist eben genau das, ähm, dieses diese andere Schule kam dazwischen. Und es gab keinen Streit es hat sich halt einfach dadurch, dass man sich nicht mehr gesehen hat, auseinandergelebt.
Mhm. Mhm. Ja klar. Ja, also es wird ja jeder kennen. Das ist ja ganz normal. Man trifft auf Leute, mit denen hat man sich, äh, supergut verstanden, dachte vielleicht sich auch zum Teil: „Ey, wo wo hast du denn mein ganzes Leben lang gesteckt?" Und eigentlich ist das 'ne super mega coole Freundschaft. Und dann auf einmal passiert wieder irgendeine Wendung, weil man dann zum Beispiel, ja, d wie du auch erzählt hast, die Schule verlässt, und dann verliert man sich auf einmal aus 'n Augen, obwohl man eigentlich so ein gutes Verhältnis miteinander hatte und auch so viele schöne Momente miteinander geteilt hat.
Ja, und dann kommt der Partner, dann kommt, ähm, vielleicht noch 'ne Hochzeit, Kinder, ähm, 'n Job, 'n Umzug. Also, ich habe auch Freunde gehabt, die einfach ausgewandert sind und, ähm, ich denke halt bei einer Freundschaft und damit man auch Freundschaft sagen kann also, ich habe ja vorhin gesagt, man kann nur 1 bis 3 Freunde haben.
Mhm.
Und, ähm, warum? Also vielleicht um das Warum noch mal zu klären, weil 'ne Freundschaft ja auch 'ne intensive Beziehung ist. Also, ne, wenn das keine intensive Beziehung ist, ist es 'ne Bekanntschaft. Also, Bekannte habe ich bestimmt 30, 40 Stück. Das sind für mich meine Nachbarn, mit denen bin ich bekannt.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Auch wenn man jetzt, ähm, seit 5 Jahren im gleichen Haus wohnt, man grüßt sich, man fragt mal, wie's den Haustieren geht, wie's den Kindern geht. Man unterhält sich über das Haus, über irgendwelche Dinge, die grade im Ort passieren. Ähm, ich habe tatsächlich noch, ähm, ja, Bekannte, die ich von ganz früher kenne, weil ich zum 2. Mal hier im Ort lebe. Das hat sich dann aber durch den Umzug verlaufen. Da ist man bekannt, man sieht sich wieder, fragt: „Was machst du denn?", tauscht sich aus. Aber da liegen halt da ich sage mal, da liegen ganz andere Berufe, ganz andere Lebensläufe, ganz andere Entwicklungen dahinter. Und das ist Umfeld also man sollte ja auch immer achten, dass man nur Menschen in seinen engeren Kreis lässt also dies in diese Stufe Freundschaft, die auch zu einem passen.
Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja und es ich denke, es gibt halt viele Leute, die passen einfach nicht zu einem, weil man Single ist und keine Kinder hat und sie 'ne Großfamilie oder, ähm, der eine hat Chemie studiert, der andere ist Dachdecker. Also, das sind dann halt teilweise geht es auf 'ner emotionalen Ebene, aber teilweise ist das Leben halt so unterschiedlich, dass man von Anfang an weiß, das sind Bekanntschaften. Und 'ne Freundschaft prägt für mich, dass man so mindestens, mindestens 2 Mal pro Woche Kontakt hat. Und ich würde sogar so weit gehen trotz der Digitalisierung und trotz allem Drumherum, dass man mindestens alle 14 Tage auch 'n persönliches Treffen haben sollte. Also, mal es geht ja jetzt viel mit Sprachnachricht und Videocall. Das kann 'n Teil ersetzen. Also, man hat früher gesagt, 2 Treffen pro Woche. Es gibt so viel Ersatzmöglichkeiten. Ich würde trotzdem aber sagen, alle 14 Tage im Schnitt ein persönliches Treffen. Damit man auch wirklich diese Beziehung haben kann und an ein bis 3 Tagen pro Woche Kontakt. Und Kontakt im Sinne von eine Stunde telefonieren oder Videokonferenz oder sich auch länger dann mal per Sprachnachricht austauschen oder halt persönlich treffen.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, also, finde finde ich megainteressant, wie du darüber denkst und wie positiv du auch, äh, darüber denkst, weil bei mir zum Beispiel ist es irgendwie ganz anders. Ich habe ich habe, äh, so 'n Freundeskreis von, ich sage mal ich weiß, dass es auch nicht die Normalität ist. Das passiert sehr selten, aber ich hab 'n Freundeskreis von so knapp ja, ich sage mal so 6, 7, äh, Jungs. Und, äh, seit der 10. Klasse, wo wir zusammen in der Oberstufe waren bis heute, haben wir einen extrem intensiven Kontakt und, ähm, machen alles zusammen, haben zusammen Gruppen, wo wir uns unterhalten, ne? Äh, telefonieren, zusammen treffen uns auch in der Regel sehr oft. Na gut, der eine wohnt jetzt in Berlin, der andere wohnt vielleicht auch mal in 'ner anderen Stadt, aber wir probieren immer noch, uns, äh, nach paar Wochen mal wiederzusehen und irgendwie was zusammen zu erleben und, äh, uns zu treffen. Und ich brauche das extrem, so diese meine meine 5, 6, 7 Freunde, auf die ich irgendwie immer zurückgreifen kann und mit denen ich auch 'n extrem intensiven, äh, Kontakt habe. Und, äh aber ich finde das auch mega interessant, wie du darüber denkst. Das ist auch echt positiv.
Ja, aber ich denke, wahrscheinlich geht bei dir eine größere Zahl Menschen, also Freunde, die du Freunde auch wirklich nennen kannst, weil ihr Dinge gemeinsam unternimmt. Also, ja, das kann dann noch sein, wenn alle sich gut verstehen, dass das auch mehr Leute sein können. Das ist ich denke, das ist die Ausnahme, aber das ist dann halt trotzdem also, angenommen ihr spielt da jetzt 2 Mal pro Woche Fußball und, ähm, geht am Wochenende
Ja. Ja. Ja, genau, hundert Prozent.
Freitag gemütlich und Samstag intensiv weg, dann hast du ja schon dieses Zeitfenster, und wenn das dann 'n paar Stunden sind, dann ersetzt das vielleicht so von der Dauer her auch einmal die Zeit, die du mit einer Person oder 3 Personen verbringen würdest.
Mhm. Ja, auf je auf jeden Fall, 100 %. Ähm, ja, aber trotzdem ist es auch echt, äh, interessant, wie du dann also, dass du dann auch sagst, dass man einfach so, na ja, Freundschaften dann einfach einfach, äh, vergehen lässt und dann einfach, wie du insgesamt damit umgehst, also, sehr, sehr positiv, weil wenn ich's jetzt so auf mich übertragen würde, mir fällt es irgendwie, äh, deutlich schwerer, da irgendwie dann 'n Schlussstrich zu ziehen oder das irgendwie auch irgendw äh, so einfach, na ja, anzuerkennen, dass dann da einfach die Zeit vorbei ist, sage ich mal.
Ja, also, man kann das ja auch auslaufen lassen, wenn nichts vorfällt. Also, ähm, ich habe schon die beste Freundin von mir, da hat sich einfach der To Kontakt verflogen. Sie hatte die Kinder, hatte mehr Kinderthemen, und ich habe da mal gefragt: „Hast du Zeit?“ Sie sagt: „Ne, leider nicht. Mein Kind ist krank. Mein Kind, ähm, ja, hat dann später auch Veranstaltungen im Kindergarten gehabt." Oder, ähm: „Ich kann mit dem Kinderwagen dort nicht hin." Und das ist dann das war halt einfach unangenehm, ja? Also, immer diese Abfuhr zu bekommen, und für sie war's unangenehm, mir absagen zu müssen. Und dann hat man einfach nicht mehr angerufen, und man ist aber nicht im Streit. Es hat sich dann halt einfach verflogen, das sieht man beidseitig so. Man hat sich noch Grüße ausgerichtet und immer nacheinander gefragt und ja, und irgendwann kommt der Tag, da sind die Kinder groß und man trifft sich wieder, und dann passt es vielleicht wieder.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, klar, verstehe ich. Ja. Ja. Ja, ist echt ist echt 'ne schöne schöne Ansicht, also, wie du drüber denkst. Finde ich gut. Und, äh, habe ich auch bei mir bemerkt in der in der letzten Zeit, klar, man also ich ich bin jetzt, äh, 29 und das ist auch grade so 'ne Phase, wo na ja, die ersten, äh, Jungs, äh, heiraten jetzt, ne, so die, äh, haben schon geheiratet, haben auch schon Kinder bekommen, bekommen jetzt Kinder und dann merkt man halt so, okay, das wird alles 'n bisschen weniger, ne? Das ist jetzt alles nicht mehr so intensiv, wie's früher war. Und die haben natürlich auch andere Prioritäten. Aber wenn man sich dann irgendwie mal sieht nach, äh, weiß ich nicht, 'n paar Monaten, dann, äh, freut man sich trotzdem, und es ist trotzdem wieder sehr intensiv.
Ja das ist ja 'n gutes Beispiel ich meine dann hat 'n Freund von dir das 1. Kind das verläuft sich 'n bisschen und wenn du dann auch 'n Kind hast hat vielleicht ist dann grade das 2. oder dritte 3. unterwegs und auf einmal, bäm, hat man wieder 'n gemeinsames Thema und hat dann noch umso intensiveren Kontakt. Also ja, also man sollte sich da halt einfach auch nicht zu viele schlechte Gedanken machen, sondern das halt wirklich positiv sehen und annehmen, damit dann vielleicht auch wieder 'n engerer Kontakt in Zukunft entsteht.
Genau. Ja. Genau. Ja, hast du vollkommen recht. Ich fand's mega interessant mit dir. Ich danke dir.
Ich danke dir.